Nossa, juro, mas a primeira vez que isso me aconteceu, <chuckles> eu fiquei assim, eu, "Meu Deus, meu Deus". Aí eu mudei, assim, rápido, antes dele ver.
Não. Aham. <laughs> O problema é quando, o problema é quando não dá pra é, o problema é ele ver, né. Mas e <chuckles>
<laughs>
<laughs> Nossa, muito engraçado isso.
Não, é porque realmente é muita coincidência e também o meu teclado às vezes ele fica meio bugado, assim, porque eu moro na Itália, mas eu estudo em inglês, então o meu teclado ele é italiano, português e inglês no telefone.
É verda Aham. Hum. Ai nossa. Aham.
Então às vezes eu acho que ele simplesmente meio que buga ali com as línguas, e aí vira uma confusão, corretor automático.
É. É é eu acho que sim, eu acho que eu acho que ele vai se adaptando ao como você escreve, né, a as coisas que você costuma escrever, eu imagino que você escreva nas 3 línguas, né. E aí fica confuso, entendi. É é engraçado. O problema é quando você manda essa mensagem, ainda se se você vê que escreveu, tipo, o amor na hora, ok, né. O problema é que depois de um tempo, ele não dá pra corrigir mais, né. Aí você vai lá olhar a mensagem do passado que você mandou no
Sim. Sim, escrevo nas 3. <laughs> Exato. <chuckles> Não, mas aí agora o que eu faço, eu meio que driblo o corretor automático e eu sempre escrevo Amir com mais de um R, eu escrevo vários erres.
Ah. Ah, entendi.
Aí não corrige mais. <laughs>
A...